Iıı, bu, böyle, doğal süreçte biraz fark ettiğim, eee, bir yerde oldu. Şimdi, ben sanırım ortaokula kadar yaşadığımız yerde çok daha kolay bir erişimim vardı. İşte, bahçede tavuklarımız vardı, ağaçlarımız, eee, böyle bir ormana yakındık ve ben orda büyüyor olmak nının benim çocukluğuma çok iyi geldiğini sonradan keşfettim. O zamanlar tabii, hani, normal geliyor hiç büyük bir şehirde, eee, yaşamadığım için. Hani, zaten herkesin bahçesinde tavuğu var zannediyorum. Herkes toprakla böyle, hani, işte, oyun oynuyor gibi. Mesela evcilik oynarken, hani, topraktan bir şeyler yapardık biz böyle, hani, eee, onunla oynardık. Daha sonrasında işte, böyle, işte, eğitim hayatı gereklilikleri tabii, işte, okula yakın olsun, kurslara yakın olsun diye bir şehre taşınmamız gerekti. O zaman çok net hissettiğimi hatırlıyorum yani, hani, bahçeye çıktığımda toprak yok burda. Eee, sürekli etrafımda arabalar var ve bununla, hani, nasıl başa çıkacağım? O noktada da az önce bahsettiğim o, hani, kültürel alışkanlığımız hep yardıma koşuyordu. Benim ailem de çok seviyor. Biz hafta sonları böyle doluşup arabaya, hani, bir şelalenin başına çıkardık ve orada böyle biraz yenilenirdik hep beraber diyeyim. Evet. Sonra, işte, bu kendi hissettiğim şey aslında hani, emm, işte, akademik anlamda, profesyonel anlamda bir anlam buldu aslında bunu böyle deneyimlediğimde. "A, evet, hani, benim hikâyemde de böyleydi" diye düşündüm.
Imm. A, ne güzel! <giggles> Hımm. Tabii. <chuckles> Keşke. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. <chuckles> Ne güzel. Anladım. Hı hı. Peki Hıh. Hı hı. Ay, çok, yani, çok güzel bir şans aslında bu şekilde denk gelmesi size de. Peki, eee, şöyle, eee, yani, şimdi kültürel bir tabii ki arka planı oluyor bu durumun ama bazı çocuklar gerçekten doğduğundan, eee, itibaren apartmanda yetişiyor ve hani hiç çevreyle bir arada olamayabiliyorlar. Hani, yine de, eee, bir şekilde, hani, günlük hayatta, eee, bu doğaya erişimi kısıtlıysa özellikle bu kişilerin, ne yapılabilir sence? Hani, yine de mümkün müdür? Yani, küçük bir 5-10 dakikalık bile olsa bir, hani, mola verebilmek, hani, çocuklara bunu aşılayabilmek, bir şekilde, hani, doğa sevgisi, yani, onları da olumlu et s edebilmesi adına.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.